М.
Представляете, я не помню.
Мгм. Нет, я пока помню. <laughs> Видимо, пока ещё.
Ну, у меня старшему-то сыну уже 40 лет, <chuckles> поэтому и причём, при причём, значит, как раз вот, эм, его-то я и помню. А вот последнюю дочку не помню.
А, всё всё, кода не факт, что запомню <laughs> до 40. Ага. Ага! А! Интересно как, да?
Вот это вот как?
Не знаю. Хотя казалось там
Каз кажется, такой, это такой момент, как бы кажется, как это можно забыть?
М-да, как это можно забыть, да. А, удивительно, честно. <laughs> Но знаете, мне казалось, что вот, а, когда особенно у меня появился 1 ребёнок, а, я каждый год, вот на её день рождения, я вспоминала, как оно всё было там год назад, 2 года назад, 3 года назад, прямо от чуть ли не па ну, не по секундам, это уж, конечно, но по часам, да, прямо мне вот очень всё помнилось, а сейчас так это всё где-то вот начинает в дымке, а ра теряться, и понимаешь, что да, ну вот где-то с утра, где-то вечерком. <laughs> Вот такого, что
Забыла. <laughs> Дак вот да. <laughs> Мгм мгм. Ага. Мгм мгм. <sighs> Ой. Ну вот фотографии иногда помогают, кстати, вспомнить. Смотришь на фотографи жуж: "О, вот это же вот там, вот это же, вот это, а вот это тогда было". Иногда фотографии помогают.
Ага. Да. Да. Да. Соглашусь. Или видео, да, они ещё больше напоминают. Мгм. Жалко, что вот в м в нашем детстве не было в таком количестве всего-всего, как сейчас.
Или ди ну да, или видео, да, да. Ну, в моем-то детстве точно ничего такого не было. Там тока был фотоаппарат, причём, э, не такой, как сейчас, там любой человек может взять, сфотографировать. Надо было там учиться, чтобы там настроить, э, то, настроить это, потом, значит, ещё надо будет фи фотографии эти, пленку проявлять, фотографии печатать. <chuckles> В общем, это всё целый процесс.
М-да. Мгм мгм. Мгм. Да-да-да. Да-да-да. Мнь Мгм. Да-да-да. Да-да-да. Я это знаю, потому что мой папа увлекался и, общем-то, мне повезло, потому что я ес я думаю, если бы он не увлекался фотографией, у меня бы не было этого архива, не было бы архива моих сестёр. Причём, знаете, да даже видно было, что вот папа зарядил плёнку, прям видно по фотографиям, отфоткал её, эту плёнку, проявил, потом сколько-то, видимо, времени выждали, снова купили плёнку, отфоткали. <chuckles> Опять серия фотографий таких одинаковых, э, с 1 дня. Ну, хотя бы так, чем вообще ничего, да?
Мгм. Мгм. <laughs> Да. Да-да-да. Раньше так и было, это точно.